เออ จะบอกว่า แต่เริ่มแรกเดิมทีเลยนะคะเรา เราแค่ทำตามนโยบายที่เขาแจ้งมาว่า จะต้องมีแบบนี้ใน ในการศึกษา แค่นั้นเลย วัตถุประสงค์ก็คือขึ้นทะเบียน ตอบตามนโยบายเขา ก็คือให้เด็กมีจิตอาสา ให้เด็ก เอ่อ เอ่อ สามารถ เอ่อ เข้าใจเรื่องของการ อะไรนะ เป็น มีจิตบริการสาธารณะ อะไรพวกเนี้ยค่ะ อา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แค่นั้นเลย ใช่ แต่พอ พอมันได้แบบเนี้ย คือมันผลตอบรับมันดีมากจริง ๆ ค่ะ แล้วเด็ก ๆ เองเขาก็ประทับใจนะ เพราะว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเสร็จอะค่ะ อ่า ครั้งหนึ่ง เทอมหนึ่งที่เราไปจัด เทอมละ 2 ครั้ง ท ทุก ทุกครั้งเราก็จะได้ อ่า อ่า ประกาศ ประกาศมาจากจังหวัดบ้าง จากเทศบาลบ้าง ที่มาแบบว่าขอบคุณ อ่า เป็นประกาศที่ยกย่อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็ก ๆ พอเขาเห็นประกาศ เขาก็ เขาก็ภูมิใจนะ เขาก็ดีใจ ค่ะ
อืม ออ อืม อา มีจิตบริการ อา ครับผม อื้อฮือ ครับ อือ ๆ อืม ๆ ๆ อ๋อ เหมือนตัวเขาเองเหมือนกับว่าพอเขาได้ทำอะไรลงไปแล้ว เหมือนกับเป็น แบบเป็นเป้าหมายเขาด้วยไหมครับ หรือว่าเราจะพูดยังไงดีครับ เหมือนเป็นรางวัลให้เขาด้วยไหมครับ เวลาที่เขาได้อะไรพวกนี้? อา
ใช่ คือ เออ เป็น น่าจะเป็นรางวัลค่ะ น่าจะเป็นรางวัล เพราะว่าเดิม เดิมทีเขาก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะได้ อะไรประมาณเนี้ย เออ แต่ตอนเนี้ยพอเขาได้มา เขาก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาทำไปอะค่ะ ค่ะ
อืม อ๋อ เขาเองก็รู้สึกดีเนาะ โอ้ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้า เดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะครับ
อา

อ้อ เรื่องแรกเนี่ยเป็นโครงการของเราเองเลยค่ะที่เรานำเสนอขึ้นไปผู้บริหารเนาะ แล้วท่านก็โอเคด้วยนะ ท่านก็ส่งกลับมาว่า โอเค ค อา โครงการเนี้ยผ่าน สามารถทำได้ แล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้ตอนนั้น นัก นักศึกษา นัก นักเรียนน่ะแค่ประมาณ 20 คนเองค่ะ เราไม่ได้ขอเยอะ เราขอแค่ ยี่สิบ คน แล้วก็มีอาจารย์ที่อยู่ร่วมโครงการกับเรา 3 ท่าน 3 ท่านกับเด็ก ยี่สิบ คนเนี่ยเราโอเคแล้ว เรา เราอยู่ใน อยู่ในมือได้ สามารถทำได้ แล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่ามันเป็นแบบว่าโครงการเล็ก ๆ อะ ก็คือเราก็แค่แบบเดี๋ยว อ่า เอาถุงดำให้เด็ก ๆ พร้อมกับถุงมือ แล้วเราก็ไปช่วยกันเก็บขยะสักโซนหนึ่งในโซนของชายหาด ยังเงี้ยอะค่ะ แล้วก็พอ อ่า อีกสัก อีกสักครั้งที่เราจะทำต่อเนื่อง ก็จะให้ทำต่อเนื่องกันไป ก็จะปรับไปอีกโซนหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คิด คิดว่าอย่างนั้น ตอนนั้นอะนะคะ ก็ ก็ทำส่งไป แล้วมันก็ถึงคราวที่แบบ อ่า บอกให้เด็ก ๆ เขารู้ เพราะว่าก็จะมีของเราด้วย แล้วก็ของอาจารย์ท่านอื่นด้วย ค่ะ เขาก็จะไปปลูกป่าบ้าง อะไรกันบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ ด้วยเหมือนกัน อ่า คราวเนี้ยพอเราไปให้ ให้ อ่า เป็นการประกาศแบบ อ ให้เด็กมาลงชื่อตามความสมัครใจเนาะ ใครอยากจะไปช่วยเก็บขยะชายหาดก็มา ใครอยากจะไปปลูกป่าก็ไปลงชื่อกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปรากฏว่าโครงการของเราที่มันเป็นไปเก็บขยะที่ชายหาด ซึ่งเป็นชายหาดใกล้ ๆ ด้วยนะ ไม่ได้ไกลเลย เด็ก ๆ มาลงชื่อกันเป็น 100
อืม ครับ อือ ๆ ๆ อ๋อ โอ้โฮ อือ ๆ ๆ อ๋อ อืม ๆ อา อืม ครับ อือ ๆ อืม อันนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่า เด็ก อยากไปเที่ยวทะเลหรือเปล่าครับ? หรือว่าเขาไม่ <laughs> เออ ด้วยเนาะ
อืม มั้ง ด้วย คิดว่านะคะ น่าจะเป็นเหตุผลด้วยว่าเด็ก ๆ เขาน่าจะอยากไปเที่ยวทะเล คือ อ่า เขาอาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องไปลงมือทำอะไรกันยังไงบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอเด็ก ๆ เขามาเป็น 100 อย่างเงี้ย เราก็แบบ "เฮ้ย แล้วเราทำไง?" เพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ที่แค่งบประมาณใด ๆ ก็แค่ 20 คนกับคุณครู 3 คน แค่นี้เลย ไม่ ด ไม่ได้มีเยอะ อะไรขนาดนั้น ค่ะ ก็เลยไป ไปคุยกับ ไปคุยกับผู้บริหาร ท่านก็บอกว่า "งั้นลองอธิบายให้เด็กเขาฟังก่อนไหมว่าวิธีที่เราจะทำมันจะเป็นยังไง เผื่อว่าเดี๋ยวเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้" เขาอาจจะนึกว่า "เออ เราได้ไปเที่ยวชายหาด ไปเล่นทะเลกัน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ใช่ เราก็เลย เรียกประชุม เรียกประชุมเขา อา เรียกประชุมเขา ก็บอกเขาว่าลักษณะการทำงานเราไม่ได้ไป คือ อ่า จะบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยวทีเดียวก็ไม่ใช่ มันก็ ก็จะมีช่วงพักที่เด็ก ๆ เขาก็สามารถเล่น เที่ยวเล่นได้อะนะคะ ก็จะอธิบายให้เขาฟังว่า "บริเวณชายหาด" ก็คือมีภาพอะไรให้เขาดูว่า "บริเวณ ชายหาดตอนเนี้ยมันมีขยะอยู่เยอะมาก แล้วก็นักท่องเที่ยวก็เยอะด้วย ก็จะให้เด็ก ๆ เนี่ยไปช่วยกันเก็บขยะ" ซึ่ง
อืม อืม ๆ ๆ อา แล้วอย่างงี้ทำไงล่ะครับเนี่ย? อา อ๋อ อืม อือ อา ครับ อา แล้วเป็นยังไงครับ? หลังจากประชุมเนี่ย อือ ๆ ๆ ๆ ครับ อืม
เอ่อ "เราจะเป็นคนลงมือเก็บเองนะ ไม่ได้แบบ ไม่ได้ให้พี่เทศบาลอะไรเขามาช่วยเลย เราเป็นคนเก็บกันเอง ครูมีอุปกรณ์ให้ มีถุงมือให้ มี อ่า อ่า ถุงดำอะไรให้ น้องจะต้องเก็บมือแล้วมาใส่ในถังขยะ ในถุงขยะของเรานะ" อย่างเงี้ยค่ะ อธิบายให้เขาฟัง แล้วเราต้องเดินแบบเดินตลอดแนวเลย เพราะว่าพอจำนวนมันเยอะขึ้น เราสามารถเดินตลอดแนวหาดได้เลย
อืม อา อืม ๆ

อืม แล้วอย่างงี้นี่ครูท่านอื่นนี่เขาไม่แบบ ไม่ ไม่น้อยใจเหรอครับ? แบบว่า เฮ้ย "โครงการของฉันแบบไม่ ไม่ ไม่โดนผลักดันเลย" แบบกลายเป็นว่ามาผลักดันโครงการนี้แทน อะไรอย่างเงี้ย
อา อือ ใช่ ก็คือว่า อ่า จะถามว่าน้อยใจ ก็อาจจะมีน้อยใจบ้าง แต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจในบริบทอะค่ะ เพราะว่าด้วยเหตุว่าโครงการที่เขาเขียนขึ้นมา ไม่มีเด็กที่จะเข้าไปอยู่ในโครงการของเขาเลย เพราะงั้นโครงการเขาก็มันก็ดำเนินการไม่ได้อยู่แล้ว อย่างเงี้ยอะค่ะ ก็เลยต้องเอามารวมกัน อ่า ก็เอามารวมกัน ซึ่ง อ่า วันนั้นก็แบบ เอ่อ แล้วเรา เราทำในช่วงวันหยุดเนาะ เราก็แบบขอเป็นความสมัครใจด้วย ที่คุณครูที่เขาจะมาทำด้วยกันกับเราอะค่ะ เพราะว่ามันเป็นวันหยุดเราก็ไม่อยากจะรบกวนเขามาก แต่ ก ก็โอเคนะ ก็หลาย ๆ คนก็มาช่วยกันค่ะ แล้วก็พอหลังจากนั้นพอจำนวนเด็กมันเยอะขึ้น จำนวนครูเยอะขึ้น กลายเป็นโครงการมันใหญ่ ก็เลยจำเป็น คราวนี้จำเป็นจะต้องประสานหน่วยงานอื่นแล้วค่ะ เราจะไม่สามารถทำเองได้แล้วค่ะ นี้เพราะมันดูใหญ่ ใหญ่ขึ้น แล้วก็เด็กมันจำนวนมากขึ้น มันจะดูเต็มหาดไปหมดเลยคราวเนี้ย มันจะกลายเป็นแบบเป็น เป็น เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยจำเป็นจะต้องประสานหน่วยงานต่อ ค่ะ
อือ อา อา ครับผม อือ ๆ ๆ อืม อืม อืม ครับ อ๋อ เฮ้ย เออ ๆ อัน อัน <chuckles> อัน อันนี้ขอ อ่า อันนี้ขอถามได้ไหมครับว่าโครงการที่เราจัดเนี่ย มันเป็นโครงการที่จัดขึ้นครั้งเดียว หรือว่าเราพยายามจะทำเป็นแบบประจำสัปดาห์ ประจำปี ประจำเดือน อะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับ?
ค่ะ เราจะทำให้มันต่อเนื่อง แต่จะเป็น อ่า ภาคเรียนละ 2 ครั้งค่ะ ภาคเรียนละ สอง ครั้ง มันจะได้ ปีหนึ่งจะได้ 4 ครั้ง อืม
อ๋อ อืม ก็คือจะมีจัดแต่ละช่วง แต่ละช่วงไป ใช่ไหมครับ? อา แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว แล้วเด็กนี้ที่เขาไปช่วยนี่คือเขาจะมีได้คะแนนพิเศษไหมครับ?
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ จะเป็นอย่างงั้น ใช่ ค่ะ เขาก็จะมีคะแนนจิตอาสาอะค่ะ เพราะว่าคำ คำว่าจิตอาสาที่ให้เด็กเขาทำเนี่ยมันจะมีการประเมินด้วยนะ ประเมินผ่านหรือไม่ผ่านค่ะ ไม่ได้ประเมินเป็นคะแนนเนาะ แต่ประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน อ่า วิธีการ วิธีการประเมิน ก็คือจะมีประเมิน 3 ส่วน ประเมินส่วนที่ 1 ก็คือประเมินจากคณะคุณครูด้วยกัน ที่ ที่สังเกต ด้วยวิธีการสังเกตค่ะ เพราะว่าเราจะแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ให้คุณครูเขาได้ไปควบคุมดูแลเนาะ ค่ะ ก็จะเป็นวิธีการสังเกตุจากคุณครูที่ประเมินก่อน กลุ่มที่ 2 ก็จะเป็นการประเมินจากเพื่อน ๆ ด้วยกัน เพื่อน ๆ ด้วยกันเองที่เขาไปทำด้วยกัน ใครตั้งใจทำเท่าไร ใครเกี่ยงงานไหม ใด ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ให้เพื่อน ๆ ช่วยกันประเมิน กลุ่มที่ 3 ก็คือคน อ่า เป็นนักท่องเที่ยวที่ตรงอยู่บริเวณนั้นน่ะค่ะ
อา ก็คือมีทุนเรียนเนาะ อือ ๆ ๆ ๆ อา เข้าใจได้ เออ พอจะเห็นภาพ อืม ครับ อืม อา อืม ๆ ครับ อ๋อ ก็คือเหมือนให้นักท่องเที่ยวช่วยประเมินด้วย ใช่ไหม? โอ้ น่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ย
ให้เขาช่วยทำประเมินด้วย ใช่ ใช่ แล้วเด็ก ๆ เขาก็จะได้ ด ได้ ได้ ได้ ได้ทำงานด้วย แล้วก็ได้ ได้ฝึก ได้ฝึกทักษะใด ๆ ด้วยที่เขา ที่เขาจะต้องแบบออกไปใช้ชีวิต ไปพูดคุย ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ได้ด้วย ใช่ค่ะ
อือ อ๋อ